Nah, soal ngomongin tugas di rumah nih. Kadang kan nggak lepas, mungkin ada aja gitu. Mungkin aja ya, karena kan saya pribadi belum berumah tangga. Jadi, dari sudut pandang Kakaknya itu gimana sih? Apa pernah gitu ada, kejadian, mungkin kayak gesekan, misal ada yang ngerasa kerjaannya lebih berat gitu, lebih dominan, atau salah paham soal tanggung jawab nih, karena kan itu namanya juga pekerjaan rumah, jadi ng eee, tidak tertulis gitu kan.
Iya iya iya iya. Heeh. Lebih ke, salah paham pernah sih ya, salah paham sih heeh, dengan istri. Maksudnya, salah paham, artian yang
Oke. Oke, gimana itu ceritanya?
eee, ini sih. Maksudnya kan, waktu itu si istri lagi ribet nih, lagi ribet gitu kan. Terus juga eee, kebetulan ada nih, eee, soal anak sih waktu itu, ya, soal anak nih. Suruh bantuin na wa ngeba kebetulan anak nih kayak, bu mmm, ba eee, apa, eee, harus diberesin nih waktu itu, gitu. Cuman, aku lagi, kebetulan ada pekerjaan di rumah yang masih aku kerjain gitu kan. A ah, iya heeh. Terus fokus dong. Jadi, waktu itu lagi fokus tuh, terus tiba-tiba si si istri ini, eee, memang minta tolong, gitu cuman, “Oh ya, bentar bentar.” Gak aku bilang. Karena, ini juga aku kan la lagi apa ya waktu itu ya, pokoknya penting deh, gitu. Eee, p e heeh. Cuman, si istri ternyata, si istri mikirnya aku nggak nggak ngeh, nggak ngerjain, gitu. Udah, sempet, clash kita, "Wah, g gini." Tapi, ket setelah aku jelasin, aku lihatin, "Ini buktinya aku lagi ini." Oh, ya, akhirnya istri ngerti. “Oh ya." makanya kita salah paham waktu itu. Pernah sih, kayak gitu.
Iya. Oke. Iya. Pastinya. Oke, jadi lagi WFH gitu ya? Oke. Iya betul. Oke. Iya iya, lagi kerja gitu kan, ya. Oke. Iya. Oke. Iya iya. Oke. Berarti, kayak untuk cara penyelesaiannya itu, Kakaknya ngobrol sama istrinya, gitu? Karena kan, dari sudut pandang istri mungkin, belum tahu nih, ternyata Kakaknya atau Masnya ini lagi kerja, ternyata. Bukan
Iya, eh. Ih. Waktu itu kita sama-sama ribet soalnya. Istri juga lagi di dapur, soalnya kan.
Oke. Ya ya. Jadi, mungkin ada salah satu yang mikir, nggak terlalu berat atau ribet, padahal sama-sama lagi ribet aja gitu. Dan akhirnya balik lagi ke komunikasiin, biar sama-sama ngerti dan paham gitu ya, untuk meredakan situasi gitu. Oke.
Heeh. Iya, bener, Bang. Bener, heeh. Peng
Oke. Nah, kalo kadang kan, eee, hidup juga suka berubah-ubah nih, tiba-tiba mungkin ada anggota keluarga baru gitu, mungkin yang datang atau apa. Jadi, kerjaan makin sibuk atau kondisi di rumah ber ber apa, berubah. Nah, perubahannya itu, biasanya bikin sistem bagi pembagian tugas nih jadi ikut berubah juga kan? Misal ada kayak anggota atau ada saudara yang datang gitu. Nah, kalau itu, pengen tahu nih, gimana sih, Kakaknya dan orang rumah du du di ap orang di rumah itu nyesuaiin diri dengan situasi baru kayak gitu. Jadi, kalau misal mulai ada perubahan nih, misal salah satu kerja lembur, atau punya anak, atau misal mertua datang dan tinggal di situ, gimana cara menyelesaikannya, pembagian tugas?
Mhm.